Habe da mal 'ne kleine Frage für dich. Äh, wie gehst du persönlich mit Smartphone Sucht im Alltag rum? Also, ich meine, das ist 'n Riesenthema gerade. Da wollte ich mal fragen, wie's bei dir aussieht?
Hm. Ja. Also, als Süchtiger würde ich ja niemals zugeben, dass ich eine Sucht überhaupt habe. Ähm, w <laughs> wenn ich allerdings meine Bildschirmzeit sehe auf meinem Smartphone, dann sagt mir mein Smartphone was ganz anderes. Ähm, und ich glaube, es ist tatsächlich zum zum Riesenproblem geworden. Ich merke das an mir, und um da Ernsthaftigkeit reinzubringen also, ich merke das wirklich an mir selber. Ich bin jetzt kein kein Teenager. Ich bin nicht 20, 30. Also, ich habe die 40 überschritten. Und eigentlich würde man ja von von mir erwarten, dass ich gar nicht das dies diese Technologie so sehr nutze. Ähm, wie gesagt, meine Bildschirmzeit sagt mir: „Du übertreibst es völlig.“ Also, es sind, äh, mehr als 9, 10 Stunden pro Tag.
<chuckles> Ja, klar. Mhm. Mhm. Ja. Gib Okay, das wollt da wollte ich jetzt gerade drauf e eingehen. Also, wie viel wie viele Stunden genau sind das denn bei dir? Und wenn du auch gerade mal so sagen könntest, wie ungefähr die Einteilung ist, ist es dann eher Social Media? Ist das eher Mails von der Arbeit? Ist das, ähm weißt du also, ist ja auch mal ganz interessant.
Mhm. Also also, wirklich von den reinen Zahlen her ist an allererster Stelle sind sind Chat Clients wie WhatsApp und Co. Natürlich, das ist bei mir n absolute Oberkategorie. Danach fo ja, danach kommt direkt, ähm, Mail, also, alles was mit E-Mail zu tun hat. Und jetzt kommt's, als 3. Kategorie ist der absolute Gamechanger auf meinem Handy offensichtlich TikTok.
Okay. Das ist auch fett, ja. Ah, ja. Das gute alte TikTok, ne? Also, das, äh, würde ich sagen, ruiniert einigen viel Lebenszeit. Es reibt raubt vielen sehr viel Lebenszeit. <chuckles>
So. Es ist Katastrophe ist das eigentlich. Also, sind wir mal ganz ehrlich. Und dann müssen wir ja auch irgendwie mal die Frage beantworten, wie geht man damit um? Das ist unter anderem, es ist ja nicht nur TikTok aber es ist 'ne App, die bietet dir keinerlei Mehrwert. Also, du verdienst damit kein Geld, es sei denn, du bist Content-Creator. Bist du aber der reine Konsument, hast du das Ding in der Hand, guckst, machst irgendwann aus und denkst, wo sind die letzten 2 Stunden hin?
Ja. Ja. Ja, da wäre jetzt die nächste Frage. Also bist du auch jemand, der so ein Video guckt? Und dadurch kommst du dann ins nächste und ins nächste und ins nächste, und auf einmal sind 2 Stunden vergangen? Weil es gibt ja auch Leute, die können's ja moderat machen.
Mhm. Also tatsächlich ist es bei mir so, wenn ich irgendwie mal also, wenn ich das Handy sowieso schon in der Hand habe und sitze gerade irgendwo und dann mache ich das, was ich eigentlich mache, hier 'ne Nachricht schicken, da 'ne Nachricht lesen. Und dann denke ich, ach, guck doch mal kurz bei TikTok rein. So und dann guckst du rein und das erste auf deiner For You erwarten dich 'n paar Videos. Alles klar, die swipest du kurz durch. Und ich bin ehrlicherweise von mir selbst überrascht, dass ich nicht mal mehr die kompletten 60 Sekunden, die im Regelfall so 'n Video geht, mir angucke, sondern die ersten 5, nächstes, die nächsten 5, nächstes, die nächsten 5. Oh, der ist interessant. Gehe mal kurz aufs Profil, was hat der noch so? Ach, interessiert mich nicht, zurück. Das geht so schnell. Das ist total irre.
Oh, ja. Ja. Das ist schon das ist schon gruselig, ne? Vor allem, wenn du dann halt merkst, dass auf einmal halt ein, 2 Stunden vergangen sind, obwohl du nur kurz ein Video gucken wolltest oder vielleicht 2, 3.
Ja. Richtig. Ganz genau, das ist das.
Ähm. Ja. Hast du denn irgendwelche Tricks, so zum Beispiel irgendwie die Bildschirmzeit? Ähm, so so 'ne so 'ne Limit zu setzen? Ähm. Man kann ja man kann das ja restricten, das Ganze. Hast du sowas schon mal gemacht?
Mhm. Ja, also au aus auf technischer Ebene nicht. Ähm, tatsächlich ist es bei mir so, wenn ich merke, das nimmt völlig Überhand, dann sorge ich dafür, dass das Handy nicht in meiner Griffweite ist. Also, dass ich's wirklich weglege. Wenn ich weiß, ich brauche das jetzt nicht, was weiß ich, weil ich einkaufen fahre ich brauche es nicht, ich muss nicht erreichbar sein lasse es da. Ich brauche es nicht im Büro. Ähm, ich brauche es nicht im Schlafzimmer. Ne, dann dann lasse ich's eben draußen. Also, es i ich nehme es bewusst nicht mehr mit.
Okay. Ja. Ja, gut ich meine, das ist ja leichter gesagt als getan. Weil wenn dann mal 'ne Nachricht reinkommt von irgend 'ner Person Also, nehmen wir mal an, du sitzt jetzt auf der Couch und merkst: „Okay, ich habe jetzt bin jetzt zu lange am Handy.“ Dann legst du das Handy kurz weg. Und dann kommt 'ne Nachricht. Dann nimmst du das Handy ja wieder in die Hand, weißt du? Und dann kann's ja wieder sein, dass du kurz, äh, TikTok öffnest.
Mhm. Mhm. Ja. I g d das wäre auch der Fall. Also d genau das wäre der Fall. Und deswegen ist es bei mir mittlerweile ich muss dazu sagen, mittlerweile so, dass mich das nicht mehr interessiert. Also wa was soll sich verändern, ne, wenn ich abends um 20:00 auf auf der Couch sitze und ich bekomme eine eine WhatsApp-Nachricht. Also was was kann so dringend sein, dass ich sie jetzt lese? Wenn etwas wirklich dringend ist, dann ruft man mich an. Und das wä das wäre auch der Punkt, wo ich aufstehen würde und mir das Handy holen würde, wenn jemand anruft, weil dann muss es ja wichtig sein.
Mhm. Ja. Ja. Okay. Ja, das ist das ist erwachsen. Das sehe ich tatsächlich mittlerweile auch so. Ähm, ich gucke auch mittlerweile auch gar nicht mehr so oft auf Nachrichten. Ich weiß nicht, ob du da jetzt, ähm, 'n Unterschied machst zwischen Anrufen oder Sprachnachrichten. Weil wenn du 'ne Sprachnachricht siehst, kann das ja auch manchmal schon was Dringenderes sein.
Boah, also boah, ne? Also, das tatsächlich, für mich ist 'ne Spracha Nachricht ist eigentlich, äh, das Schlimmste, was man überhaupt machen kann. Also, das ist ja, als wenn dir einer 'n Anrufbeantworter mit unnützem Zeug zu zuquatscht. Ähm, also, i i was ist f was ist 'n wichtiger Anruf? Also, da ruft dich jemand an und sagt: „Ich habe 'n Unfall gehabt. Ich habe 'ne Panne gehabt. Ich brauche Hilfe. Es ist 'n Gebäude niedergebrannt. Ähm, mir geht 's gerade nicht so gut, ich brauche deine Hilfe.“ Das sind ja wichtige Anrufe. Und wenn jemand das per Sprachnachricht übermittelt, hey, dann kann 's nicht so wichtig sein, weil er weiß doch nicht, wann ich die abhöre.
<laughs> Okay, ja. <laughs> Mhm, okay, ja, macht Sinn. Ähm, andere Sache, die mich interessiert: Hast du in deinem Umfeld da schon irgendwie Feedback bekommen zu deinem Nutzungsverhalten oder dass sich da irgendwas geändert hat? Oder dass du irgendwie zu viel auf der App bist und zu oder keinen d warum du nicht antwortest oder sowas?
Hm, also direkt do also, ja, ja, mit Vorsicht zu genießen. Also tatsächlich, meine Frau hat schon mal gesagt: „Hast du das Handy schon wieder in der Hand,“ ne? Also, das ist schon 'n Text, den man regelmäßig bekommt. Witzigerweise, wenn sie's Gerät selber gerade in der Hand hat, so. <laughs> So, und dann merkst du halt: „Okay, offensichtlich haben wir beide hier 'n Problemchen entwickelt.“ Ähm, aber, dass jetzt irgendwie so mein mein größeres Umfeld auf mich zukommt und sagt: „Hey, du bist immer nur am Handy.“ Nein, weil ich habe, also wo auf mich, äh, macht das auch den Eindruck, als wenn das jeder mittlerweile ist, ne? Also jeder hängt in diesen Apps irgendwie fest. Ich kenne ganz wenige Menschen, die sagen: „Ne, ich habe das nicht.“
Ja, ja. Okay, Ironie. <chuckles> Ja. Ja. Ne, bin ich voll bei dir. Und das ist, äh, echt 'ne gruselige Entwicklung der Gesellschaft. Ähm, aber das ist man kann dem ja nicht ent ent äh, widersprechen, dass das ja schon 'ne Sucht ist dann.
D definitiv, da gibt es ja auch, ähm, mindestens 1 relativ große Dokumentation darüber. Ich glaube, die läuft auf Netflix. Die ist auch hochinteressant, ähm, wie quasi dieses Verhalten also, dass das Nutzerverhalten gesteuert wird, um es zu einem Suchtverhalten zu machen. Ähm, die Frage ist halt und ich habe es tatsächlich mal ausprobiert. Ich habe dann halt einfach TikTok mal gelöscht. Ich habe gesagt: „Okay, das braucht kein Mensch.“ Ich habe es gelöscht. So und dann schicken dir irgendwelche Leute über WhatsApp einen Link, der wo führt der hin? Ja, natürlich zu TikTok. Und irgendwann wirst du so neugierig, dass du sagst: „Okay, lade ich es mir wieder runter." Und zack, bist du wieder in der Schleife.
Ja. Ja, ja, ja. Ja, ist dann halt auch schwierig zu entkommen. Ähm, aber ist das jetzt bei dir nur auf TikTok so oder bist du auch auf YouTube Shorts, oder also geht es hauptsächlich schon um den Short-Form-Content Short Videos oder ist das jetzt nur TikTok?
Hm, also den den Shortf f äh, f äh, oder diesen diesen diesen Short Content auf YouTube, den ignoriere ich. Den finde ich gar nicht gut. Also, der d d finde ich also, es matched bei mir nicht. Ähm, auf YouTube gucke ich mir aber tatsächlich lange f lange Filme an. Also, was weiß ich, irgendwelche Urlaubs-Vlogs, ähm, irgendwelche Dokumentationen, die da jemand gedreht hat. Da das gucke ich mir schon an, ähm, zum einen, weil mich der Inhalt wirklich interessiert, weil es mich aber auch fasziniert, wie es, ähm, der nicht ausgebildete Mensch hinbekommen hat, quasi dem Standardfernsehen den Rang abzulaufen. Das fasziniert mich an an YouTube.
Okay. Okay. Okay, ja. Ja. Ja, ist auch finde ich auch 'n super interessantes Thema. Ähm, wie sieht es mit Instagram bei dir aus?
Habe ich mal 'ne Zeitlang exzessiv genutzt, finde ich mittlerweile total uninteressant, weil stehende Bilder und Text da ist TikTok einfach schneller. <laughs> Ähm, u
Ja, aber das ist ja mittlerweile bei Instagram auch so, dass du da auch diese Reels-Tab hast. Also, das ist ja Instagram schwankt ja gerade von diesem Bildcontent zu Videocontent. Und das ist sehr ähnlich zu TikTok. Deswegen dachte ich, dass du da irgendwie vielleicht auch Hintergrund hast.
Okay. Bring mich nicht in Versuchung. Ähm, gut Facebook hat das auch, ne? Facebook hat ja auch diese diese Reels, äh, die im Endeffekt wie Shorts funktionieren. Aber da auch da da finde ich sogar noch richtig also, da ist es für mich richtig albern. Also, da habe ich gar keine Lust drauf, zumal die Videos häufig aus TikTok kopiert sind. Also, die sind einfach nur rüber kopiert. Das sieht man dann auch, weil die Auflösungen nicht stimmen. Ähm, und am Ende des Tages na ja, also, so viel, wie man in der einen App gucken, äh, ähm nutzt oder konsumiert. Das kannst du ja gar nicht über all die Apps, die das anbieten, machen. Und da ist aus meiner Sicht TikTok der Platzhirsch. Die waren die ersten. Und deswegen bleibt m bleibt der Mensch normalerweise ja auch da. Nur weil jemand anders wie, ich sage mal Instagram, Facebook, die das dass die das alle nachmachen, heißt noch lange nicht, dass die Leute deswegen dahin, äh, wechseln. Das glaube ich nämlich nicht. Das funktioniert nicht.
<laughs> Ja. Ja. Ja. Genau. Und wie siehst du das für die Zukunft bei dir? Kannst du dir vorstellen dein Verhalten jetzt, ähm, zu ändern? Beziehungsweise, also, dein Nutzungsverhalten jetzt, dass du 'n bisschen weniger Zeit verbringst, oder, ähm
Mhm. Ich versuche es. Also
siehst du da jetzt keine Nachteile für dich?
Ne, ach na, das hat ne immense Nachteile für jeden, der der das nutzt. Also machen wir uns nix vor. 2 Stunden auf TikTok am Tag verbracht ist halt wirklich 2 Stunden verlorene Lebenszeit. Es sei denn, du findest dort Content, der dich in irgend 'ner Form mit einem Mal erfolgreich werden lässt. Weil ich sage mal, die vielen Kochrezepte, die du darauf findest, die muss man sich ja mal vorstellen, Kochrezepte in 60 Sekunden. Da wird irgend 'n Quatsch zusammengeschmissen, in in in kurzer Zeit wird das alles zusammengeschnippelt und dann denkt jeder, das ist jetzt der neue Hype. Und wenn du das dann mal versuchst nachzukochen, merkst du, das ist alles nur Mist.
Ja. Genau. Ja. <chuckles> Ja, ja.
Ähm, von daher, solange es dort kein Content gibt, der dich auf persönlicher Ebene wirklich, wirklich nachhaltig weiterbringt, ist das ver ist das verschwendete Lebenszeit. Und das bedeutet für mich, mein meine persönliche Meinung: Das muss weg. Eigentlich müsste ich's wieder löschen. Ich tue mich da nur wahnsinnig schwer mit, weil ich habe Angst, was zu verpassen.
Ja, das ist halt das Ding, ne, dass man Angst hat etwas zu verpassen oder nicht Teil von etwas zu sein. Ähm, aber kannst du dir jetzt mal so ganz konkret vorstellen, auch, äh, einfach so 'n Limit zu setzen, dass also, so 'n App-Limit, dass du jetzt TikTok nicht länger als 1/2 Stunde oder 1 Stunde öffnen kannst.
Genau. Ich würde es ja dann einfach wieder ausschalten. Es müsste jemand anders für mich machen mit 'nem Admin Passwort, der einfach sagt: „Okay, ich sperre dir das jetzt.“ Und ich würde wahrscheinlich bei dieser Person dann auf der Matte stehen und sagen: „Hier, mach das mal wieder frei. Das eine Video will ich mir eben angucken.“ Genau. <laughs> Also, ich glaube, es funktioniert wirklich nur, indem man sich
Ja. „Mach das mal weg jetzt, ja, ja. <laughs> Ja.
als erwachsener Mensch hart selbst diszipliniert und wirklich hergeht und sagt: „Nein, jetzt nicht.“ Und in dieser Phase befinde ich mich auch gerade. Also, ich erwische mich jeden Tag, dass ich kurz irgendwie reingucke und dann gleich denke: „Was bringt dir das jetzt? Nichts. Also aus.”
Ja. Ja. Ja, vor allem, wenn du ja sagst, du hast schon mal 'ne Pause gemacht. Und du hast schon mal 'ne Zeit lang auch TikTok deinstalliert gehabt. Da interessiert mich dann: Wie lange genau hast du das denn weggelegt? Wie lange hast du da k warst du da kein Teil von mehr?
Oh, ich glaube, das waren fast 6 Monate, wenn nicht sogar 8 Monate, in denen ich's wirklich gar nicht genutzt habe.
Ach, stark! Okay.
Und dann war es allerdings so, dass 'n Geschäftspartner von mir, ähm, selber auf TikTok sehr, sehr aktiv ist und dort immer wieder diese Lives gemacht hat. Und irgendwann sagte: „Du musst unbedingt in das live mitkommen. Und und, äh, dann müssen wir da zusammen was machen.“ Und dann habe ich halt, ich glaube, 6, 7 Wochen damit verbracht, jeden Abend mit ihm in diesem Live zu sitzen. Ähm, u und da habe ich dann aber auch gedacht: „Okay, das stresst mich ja noch mehr als arbeiten.“
Ja. Ach was, okay, okay. Ja, okay. Ich meine, 6 Monate ist schon 'ne sehr lange Zeit. Das heißt, du hast es ja eigentlich schon durchgezogen und bist in der Lage dazu. Dann sollte dir ja eigentlich nichts mehr im Weg stehen, außer halt dein dein Kopf.
Ja. Das ist es am Ende i immer, ne? Also bei 'ner Sucht ist das also bei 'ner Sucht, die nicht durch
Ja. Na ja, es gibt nur körperliche S Genau, genau.
äh, Chemikalien ausgelöst wird, ja, ist, äh, glaube ich, immer der Kopf, der als erstes, äh, beeinträch oder der der manipuliert werden muss, damit es wieder zurückgeht. Ja, definitiv. Die Frage ist halt, kriegt man das wirklich hin? Also, kriegt man das alleine 'n 2. Mal hin? Ich meine, die meisten Menschen haben auch irgendwann mal aufgehört mit dem Rauchen und fangen trotzdem wieder an. Warum? Warum?
Ja, ja, ja, das ist halt echt die Frage. Ähm, jetzt interessiert mich aber auch. Du sagst, du hast, äh, viel mit Live rumgespielt. Also sind auch Live-Tabs die Tabs, in denen du am meisten scrollst oder tatsächlich dann eher die Videos?
Vi Videos. Ich äh, also, ich finde Lives total uninteressant. Also e egal, wer da sitzt. Also, es gab ja hier und da mal, ähm, Dinge, die die auf auf TikTok gehyped worden sind. Die wurden dann im Live gemacht. Irgendwelche Games, die gegeneinander gespielt worden sind oder was ich ganz schlimm fand, war diese ähm, diese NPCs.
Okay. Also Shops, ne? Ja, ja, das war auch gruselig, ja.
Also, d d du sitzt da und guckst jemandem zu, der sich wie 'ne Puppe verhält. Also, was ist das denn?
Ja. <laughs> Genau.
Aber was noch viel schlimmer ist, die Knalltüte auf der anderen Seite verdient damit 'n Heidengeld.
Mhm, weil es halt einfach genug Leute gibt, die sich das angucken. Aber du bist anscheinend keiner davon, ich auch nicht. Ich hoffe, viele andere auch nicht. Aber leider ist das der Fall. Tatsächlich, ja.
Ja. Ja, ich ich ich denke tatsächlich, dass es viele viele gesehen haben, weil der eine oder andere ist tat also so habe ich es zumindest irgendwann mal gelesen, ist dadurch zu einem stattlichen Vermögen gekommen. Und das ist für mich so erschreckend, hm, sagt aber auch alles über nicht mal über die Person selber aus. Eigentlich ist der ja genial. Der stellt sich dahin, macht 2 Stunden lang eigentlich nichts in der Kamera, redet ja nicht mal. Er muss nicht mal reden. Der macht nur der hampelt nur rum, und andere schmeißen ihm das Geld vor die Füße. Eigentlich ist er genial. Alle anderen haben irgendwie 'n Schatten.
Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Das hast du schön gesagt. Aber gut, ich glaube, ähm, da sehen sich viele Leute in dem Gespräch, was wir hatten. Und das ist 'n gängiges Thema einfach, äh, wo viele das Ganze nachvollziehen können. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir.
Ich danke dir.